Allora, guarda stavo pensando adesso a un sugo, che avevo preparato io, uhm, un ragù che avevo messo in freezer e che mi ero dimenticata lì. Ma proprio dimenticata, sai quando ne f ne fai tanto? E e quindi io tendenzialmente il ragù ne faccio ne faccio una buona quantità, ehm, e quindi ne faccio diverse porzioni che poi surgelo. Questo era finito, mhmm, in fondo a uno dei cassetti del freezer e nessuno più se n'era accorto. Quindi quello che, uhm, facciamo appunto una settimana al mese non facciamo la spesa, e organizzo una specie di gara <chuckles> coi miei figli. <chuckles>
Mh-mh. Ah-ah. Sì. Mh-mh. Okay. Ah, cioè? Che cos'è questa gara? Mh.
La gara è che ogni giorno, uno di loro io ho 3 figli, uno di loro, deve organizzare una cena, okay, con quello che trova in casa. Oh, allora son grandi eh, ecco. I raga <chuckles> sì son grandini quindi si possono permettere di cucinare, hanno anche una buona inventiva e creatività. Ehm, però sì, perché dico insomma, secon io son convinta che si può, cioè non non c'è possibilità, cioè c'è qualcosa che trovi sicuramente in casa. Quindi devo dirti che funziona questa cosa, perché intanto fai fuori tutto quello che veramente è, uhm, a rischio di scadenza e poi comunque diventa anche un gioco, no, un gioco divertente.
Mh-mh. Sì. Ah, interessante però. Sì. Assolutamente. Mh. Certo. E loro e loro come l'hanno presa come l'hanno preso questo cambiamento? Ah okay, quindi si immolano.
Benissimo. No, benissimo perché loro sono sì, loro sono molto intanto sono molto bravi in cucina. Ehm, gli piace proprio, okay, cucinare, inventare, mettersi lì. Poi, diciamocela tutta, ultimamente siamo anche molto supportati dalle diverse app, piuttosto che, no, d n internet, queste cose. Quindi loro spesso e volentieri quando proprio non hanno l'idea, no, che gli balena nel nella mente, non fanno altro che elencare gli ingredienti che si trovano in casa, metterli su queste app, uhm, che ti danno poi de un sacco di idee e trovano la ricetta da fare. Quindi, però diciamo, tendenzialmente cercano di farlo da soli, <chuckles> però ecco se proprio non ce la fanno, ehm, si affidano a queste app, ecco. Sì, sì, sì sì.
Mh. Mh. <chuckles> Sì. Certo. Sì. Assolutament <chuckles> Mh-mh. Ah, queste app. Ma ti volevo chiedere una cosa, ehm, il il non voler più sprecare cibo e quindi l'adozione di di questi metodi che mi hai appena descritto, è partita interamente da te oppure, uhm, diciamo c'è stato qualcuno o qualcosa che ti ha fatto aprire gli occhi?
Mh-mh. Mh. Mh.

Allora, innanzitutto, ehm, diciamo che la prima cosa che cerco di fare ultimamente eh, perché prima invece mi comportavo in maniera diversa, sono un po' più consapevole mettiamola così adesso, ehm, innanzitutto non faccio più parto dal non fare più delle grossissime spese, cosa che invece fino a qualche tempo fa facevo perché mi sembrava che potesse essere più, mhmm, facile, no, poi organizzarsi durante la settimana eccetera. Ehm, in realtà mi sono accorta che così facendo effettivamente sprecavo tantissime cose, perché, ehm, io partivo col fare la spesa, no, ehm, partendo da un'idea del menù settimanale, mettiamola così. Ehm, poi però mi trovavo spesso e volentieri a non essere nelle condizioni. Esatto, per, uhm, tanti motivi, non lo so, magari mi ero prefissa di fare una determinata ricetta che però porta via 2 ore di tempo e quel tal determinato giorno finisco di lavorare alle 8 di sera, okay. Mhmm. Quindi trovo più faci più economico, meno meno spreco, fare la spesa tutti i giorni, o comunque se se non proprio tutti i giorni, un giorno sì e un giorno no, okay? Qui sì.
Mh. <chuckles> Okay. Certo. Mh-mh. Chiaro. A stravolgere. Ah. Mh-mh. Okay. Quin Mh-mh. Okay. E quindi ti chiedo, la spesa la fai il giorno, ehm, prec il giorno stesso per il giorno successivo?
Diciamo che di solito sì, la faccio per 2 giorni, quindi, ehm, vado determinato pomeriggio, faccio la spesa per la cena della s della stessa giornata, e poi la faccio anche per il giorno dopo, okay? Ma non più di così. Quello che, mhmm, tendo magari a ad acquistare di più durante la settima ehm, scusami, durante il weekend magari sono, ehm, non lo so i detersivi, piuttosto che tutti q
Mh. Chiaro. Okay. Mh-mh. Certo, vabbè questi sono a lungo termine, non non non vanno consumati diciamo.
Ecco Esatto. Mentre le cose fresche le compro, ehm, giorno per giorno, o al massimo ogni 2 giorni. E poi tento, ehm, di organizzare sia i i la dispensa che il frigorifero in maniera tale da, ehm, avere in prima fila o comunque visibile, molto ben visibile, quelle cose che sono, ehm, prossime alla scadenza e che quindi devono essere, ehm, consumate prima. E, ehm, l'altra cosa che è assolutamente importante è la conservazi cioè, il modo in cui si conservano, no, determinati alimenti. Allora
Mh-mh. Mh-mh. Chiaro. Cioè? Tu come come ti comporti con la conservazione?